Oye, pues, fíjate que estaba buscando un consejo porque últimamente, ah, tengo muchos problemas para terminar ciertas cosas. Por ejemplo, yo tengo un hobby que es coser ropa, pero coser ropa desde ya sea desde arreglar las cosas o también este modificar ciertas prendas que ya tenían un uso, como unos jeans, hacerlos un corsé, cosas así, ¿no? Entonces últimadamente tengo muchos problemas para acabar ciertas prendas. Por ejemplo, hace poco dejé un hice un corsé de mezclilla que ya me faltaba poco, o sea, en 2 horas, ah, hice la mayor parte del trabajo y este lo dejé así desde febrero. Hasta ahorita lo estoy retomando <giggles> porque de hecho, en febrero bien lo pude acabar si le daba otras 2 horas y ahorita lo estoy tratando de terminar porque ya dije desde febrero ya va a ser un año que lo dejé ahí botado y nomás no acabo, pero es precisamente esta parte en la que yo quiero que quede perfecto y digo: "me voy a tomar un descanso, un break de la situación y me voy a alejar tantito del proyecto y voy a retomarlo con a lo mejor una mente más fresca, nuevas ideas", y si pasa eso, pero como que en este lapsus de tener una nueva idea como que lo dejo mucho, mucho de lado y pasa mucho tiempo y como que siempre me debato en que debería terminar esto y esto, pero si lo termino ahora, no lo voy a terminar en la forma que quiero y me sentiré raro, entonces no no va a acabar como yo quiero y va a terminar siendo feo y al final voy a per desperdiciar este tiempo, ¿como qué qué qué me aconsejarías para seguir y retomar ciertas cosas? Porque, ah, te digo que por esta falta de motivación o que ya me abrume, lo dejo de lado y pasa como que excesivamente el tiempo.
Ajá. Sí. Ujú. Okey. Claro. Wao, okey. Claro. Claro. Por supuesto. Sí, claro, entiendo. Mira, una pregunta antes que nada, ¿qué es lo que pasa por tu mente o qué te hace sentirte asusta tal vez que no quede como tú lo visualizaste o quizás, eh, pues, buscas como excusas para continuarlo porque sientes que no estás lista para hacerlo o simplemente lo dejas como para después? Cuéntame.
Yo creo que lo dejo para después, porque si bien es un proyecto fácil es un proyecto fácil, solo que, no sé, me abruma la tarea, no sé, he hecho otras cosas, por ejemplo, eso se quedó ahí desde febrero, pero mientras estaba ahí hice otras cosas, como muchos dobladillos a mi familia, muchos ajustes de cadera, de pantalón, como cosas más sencillas, yo digo que tal vez es el hecho de que aquí es un un proyecto ya individual, solo abierto a mi mente y los otros son trabajos ya manuales como cosas de cierres, ah, dobladillos, ah, aju hacer ajustes en la cadera, y esto ya va más por mi mente, ¿no?, por, ah, autodescubrir, falla y error y creo que eso tal vez me llegara a abrumar.
Claro. Ujú. Okey. Claro. O sea, ¿y tú, bueno, esta abrumación, eh, te asusta o simplemente es como que no te sientes segura de cómo debes continuar?
Creo que es más bien de que no me siento segura de cómo continuar, o sea, quizás sí sí sé cómo debo hacerlo, pero creo que el el el los pasos de que hay, tengo que hacer esto, y esto, y esto y esto y esto como que la acumulación de las tareas es lo que me abruma, ahorita lo que trato más bien es como que, ah, pues voy a hacer solo esta costura o solo voy a cortar estas piezas y ya después las uno, porque si pienso en esto de que corto las piezas después las uno, después las moldeo, después las mido, después le corro el cierre, después le corro, ah, le coso también los bordes y todo eso, eso me llega a abrumar, y a frustrar y me siento como que ansioso, como que el proyecto no va a ningún lado o o precisamente por apresurarlo sale mal, porque según yo quiero que salga rápido, pero también en mi afán de que hacerlo rápidos pasa mucho tiempo, o sea en este tiempo si hubiera hecho paso a paso cada cosa a la vez desde que desde febrero hasta ahorita ya hubiera acabado ese proyecto a dejar todo de que, ah, es que yo s yo sé que lo puedo hacer de una vez y esa una vez, nunca pasa.
Ujú. Claro. Sí, claro. Ajá. Entiendo, o sea, en ocasiones es un poco difícil como avanzar porque pues te sientes un tanto insegura, por lo que entiendo. Mira, algo importante, una pregunta, ¿lo has intentado llevar como lo que quieres hacer en tus prendas, quizás a un dibujo?
Mm, no. O sea, hago los dibujos de las piezas, de las partes y, tengo visualizado el boceto en fotos y en men en mi mente, ¿no? Como, recrear pero realmente hacerla pieza a pieza, a dibujo, no.
Ujú. Okey. Okey, mira, yo te puedo aconsejar, que trates de de hacerlo en un dibujo, trata de, plasmar tus ideas en bocetos, quizás esto te pueda ayudar a que te fluyan un poco más sencillas y puedas visualizar y digas: "Ah, mira, quizás si yo corto de este lado, no va a funcionar, si yo coso de este otro lado, tal vez me guste". Tal vez puedes pla plasmar un poquito más tu idea, viéndolo visual, viéndolo gráficamente y pues esto puede ayudar a tu a la frustración o a la abrumación que llegas a sentir al momento de que no sabes cómo continuar. ¿Por qué? Porque si lo tienes ya en un papel, si lo puedes visualizar gráficamente no sólo en tu mente, tal vez esto te ayude a decidir mucho mejor el camino que debes de seguir al momento de hacer lo de tus prendas.
Creo que es un consejo muy válido, muy bueno, la verdad. Pero, ¿qué pasa en esta situación en la que, yo no sé dibujar <chuckles> como que no me considero una una buena dibujante y precisamente siento que eso arruinaría como que, no sé, la prenda? Siento que lo veo en el dibujo y como un dibujo feo, veo la prenda fea y lo asocio, ah, con esa situación y y también me quita las ganas. O sea, entiendo que sí sería mejor opción, ah, dibujarlo sí, pero, ¿Qué sucede cuando no soy buena dibujando? ¿Debería seguir intentándolo? ¿O o qué me recomiendas?
Mira, algo que te puedo recomendar que tal vez te funcione mucho en el caso de que te cueste un poquito de trabajo el dibujo, podrías quizás escribir tus ideas. Plasmarlas con palabras en lugar de con un gráfico. Puedes escribir mira, un ejemplo. Podrías decir: "Para este pantalón me gustaría agregarle, eh, quizás unos estoperoles hacerle el dobladillo un poco más arriba para que quede 3/4 y o quizás hacerlo acampanado", dependiendo de lo que deseas y escribirlo así y plasmar tu idea con palabras para que sea como un recordatorio para ti misma, como si te escucharas a ti misma a través de tus palabras. Quizás eso podría ayudarte, ¿no lo crees?
Creo que sí, creo que sí, el de escribir que que quiero, eh, eso estaría muy bien, creo que me ayudaría como que a liberar la tensión que que estoy recibiendo de de todo la abrumación de de la prenda de cómo va a quedar porque creo que al final lo que afecta es este este me afecta este perfeccionismo de saber cómo va a quedar y si al final desperdicié mucho tiempo en algo que no no va a tener, como que no voy a usar que que nada más lo voy a usar una vez y después bye, creo que sí tiene sentido eso de focalizar todas mis ideas en un escrito y, ¿cómo cómo atesoro más el tiempo? ¿Cómo cómo lo tomo de que precisamente lo dejo mucho tiempo lar a alargo sin realizarlo, sin terminarlo?¿Como que debería qué acciones debería tomar para tomar de nuevo el camino del proyecto, como para retomarlo, aparte de escribir lo que quiero hacer?
Claro. Mira, algo que te puede servir demasiado es que pues aceptes la imperfección como parte de un proceso de lo que estás realizando, por lo que me comentas, pues el perfeccionismo en ocasiones, pues te llega a afectar bastante. Yo te podría recomendar, pues que lo utilices de este modo, utilízalo a tu favor. Recuerda que nadie es perfecto. Son humanos. Los humanos pueden llegar a equivocarse y todo puede puede salir mal en ocasiones. También otra cosa importante respecto a que lo dejas por un muy largo tiempo, es que definas metas. Puedes decir, tal vez para este proyecto de este pantalón, voy a ponerme un mes. Quizás dices no me voy a presionar de decir: "Ah, lo voy a tener en tres horas", no? Pero puedes planear: "Okey, voy a trabajar un mes para este pantalón y de aquí a un mes tiene que estar listo", pese aunque pues te sientas un poco fatigada o en ocasiones abrumada. También otra cosa que te puede ayudar bastante contra sentirte abrumada, pues puede ser que limites las ideas. O sea, ve dejando, como te decía hace rato, eh, puedes escribir lo que, lo que quisieras hacerle a esa prenda e ir descartando las ideas que no son tus favoritas. Poco a poco, pues vas limitando, vas haciendo más pequeña esa lista y vas consiguiendo lo que realmente quieres plantear en esa en esa prenda y, pues, el hecho de tú lograr hacer esto te va a ayudar a reducir tu tiempo, te va a ayudar a aceptar, pues la imperfección como parte de un proceso. Ya lo verás de más adelante, pues tu prenda se irá haciendo más bonita. Vas a sentirla mucho mejor y bueno, limitar el tiempo definitivamente va a ayudar a que tus proyectos los termines más rápido.
Creo que sí es un enfoque muy positivo, y sí sí, tiene razón. O sea, debería ponerme una una meta de, en 1 mes lo voy a acabar, poco a poco, los pequeños proyectos para que no me abrume con todas las tareas que tiene que con que conlleva hacerlo, para que sea más o menos así. Creo que, es eso precisamente de que, no es lo mismo decir: "Voy a construir un edificio.", a decir: "Voy a construir una pared, voy a construir poco a poco, ciertas cosas". Creo que eso sí, me ayuda. También lo de, eh, te digo lo de escribir. Pero también ir desechando ideas a lo largo de ese mes, también puede ayudar a que el proyecto termine bien y no quiera saturarlo. O, porque sí me pasa luego, de que ya lo hice, ya lo estoy cosiendo, ya estoy a la mitad de algo, pero precisamente porque no llevo este control de de escribir lo que quiero ver al final. Luego, al a la mitad del proyecto sí me pasan como de: "Ay, ¿y si le pongo esto?, o, ¿si le modifico esto?". Pero, ya es muy tarde porque ya pasé esa esa parte, como que ya lo avancé de más, como que ya casi está terminado para modificar, o cortarle ciertas cosas extra, hacer un nuevo do dobladillo o un nuevo una nueva abertura, porque, no lo planeé, no no lo escribí. O también ahorita, ya estoy retomando el proyecto, y no escribí ciertas medidas. O más bien era como que, ya las tenía al momento y como las estaba repitiendo, pues, no no le ví la necesidad de escribirle, esas medidas. Tiré los patrones. Entonces ahora tengo que hacer todo desde la cabeza, de recordar, volver a medir ciertas piezas, para que no pierda el orden y no se vea como que checo, o que está mal trazado. Como que son sí, sí, cosas que rescato, realmente. Lo agradezco mucho porque te digo que luego tengo en la cabeza demasiadas cosas y no sé, qué cómo terminar ciertos, proyectos que empiezo. Bueno, ciertas prendas de ropa que empiezo. Agradezco mucho tu consejo, realmente. Eh, creo que me ayudó demasiado.
Así es. Ujú. Claro. Claro. Ajá. Por supuesto. Ajá. Claro. Ujú. No, de qué, fue todo un placer haberte, podido ayudar, aunque sea un poco. La verdad, siempre es un gusto. Y si llegas a necesitar alguna otra cosa, pues sabes que aquí me encuentro disponible para ti.
Ay, qué qué bonito. Muchas gracias. En serio. Am, sí, los voy a seguir sí los voy a seguir. Sí, creo que me voy a poner más a un plan estructura, <chuckles> una estructura más sólida para ver en qué fechas, en qué plazos me los entrego a mí misma, porque creo que también porque me lo voy a entregar a mí misma, me me doy esa libertad de, decidir cuándo hacerlo. Pero, como te digo, agradezco mucho tu tiempo, y agradezco mucho que me brindaras estos consejos. Espero volver a coincidir. Hasta luego. Bonita tarde.
Ujú. Hasta luego. Fue todo un placer ayudarte.